जी, जी, जी आपने सही कहा। अ, म आपने जो कहा कि तनाव नहीं डलना चाहिए बच्चों पर उन्हें क्योंकि उ जब आप तनाव डालते हो ना तो चिंता जो है वो बढ़ जाती है। कभी आपने दे सुना होगा कि या देखा होगा, कभी हम पे ही होता है ना, कहीं आपके अ, ऑफ़िस में या कहीं आप काम कर रहे हो, तो आपको जब तनाव होता है तो नींद भी नहीं आती है, नींद की दिक्कत भी होती है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, है ना? तो बच्चों पर भी ऐसा ही है, तो कोई थोड़े बच्चे ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब आप एक-दूसरे बच्चे को आप कम्पेयर करोगे
बिल्कुल। अच्छा। उ, बिल बिल बिल्कु हाँ जी। बिल्कुल।
बालक के मन में वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन सब आ जाता है क्योंकि हर एक समान नहीं होता है, हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है सीखने का, जीने का।
जी। उ, बिल्कुल। उ, जी। हुँ बिल्कुल।
तो हाँ, खुद को खुद बेहतर बना सकते हैं, हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए।
जी।
क्योंकि आज जो पढ़ाई नहीं करता है वो भी नंबर 1 पे है, आप देख सकते हैं कि कोई बिज़नेस मैन हो, कोई सेलिब्रिटी हो क्योंकि पढ़ाई ज़रूरत है ल थोड़ी हद तक, इतना भी नहीं कि आप बच्चों पर इतना प्रेश इतना तनाव डालें कि वो अपना आत्मविश्वास ही खो दें, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में?
उ, बिल्कुल। जी। हुँ जी। बिल्कुल। बिल्कु